Tja, du sag doch mal, wie findest du denn deinen Signature Look ehrlich gesagt?
Ja, also ich, ähm wenn ich dem, was andere so erzählen glaube, dann habe ich schon so meinen eigenen, äh, Stil, aber ich glaube, ich mache mir selber gar nicht so die Gedanken da drum. Ähm, ich sehe das eher so 'n bisschen pragmatisch. Äh, die Sachen müssen praktisch sein. Und ja, äh bei der Auswahl treffe ich aber, glaube ich, schon also w wenn ich mir jetzt Sachen kaufe, schon dass es 'n bisschen auffällt, so würde ich es mal beschreiben, mhm.
Ah, okay. Mhm. Und wie sieht denn dein aktueller Look aktu so aus?
Ja, also das das hängt immer davon ab. Also wenn ich jetzt zum Beispiel von Zuhause aus arbeite, bleibe ich eigentlich in 'ner lässigen Kleidung, so würde ich das beschreiben. Ähm, es kann aber, sag ich mal es kann auch Teile zusammen getragen werden, die man jetzt, ähm, so nicht kombinieren würde normalerweise, so würde ich das beschreiben, mhm.
Ah, okay. Mhm. wel welche Teile meinst du denn da jetzt so genau?
Genau. Also, ich könnte jetzt zum Beispiel 'n 'n Rollkragenpulli, äh, anziehen, den würde ich auch in der auch in der Oper tragen, aber hab 'ne Schlafanzughose dazu an, sowas als Beispiel.
<chuckles> <laughs> Okay. <chuckles> Okay, aber das war jetzt eher dieser lässige Look zu Hause den du jetzt gerade beschrieben hattest mit der Schlafanzughose. Ah, okay, aber ist auf jeden Fall sehr spannend und wie sieht es denn aus mit dem Thema Farben, bist du da jemand der sagt: „Oh, da bin ich eigentlich auch recht offen." oder sagst du: „Bei ich bin eher so der Dunklere, Schlichtere."
Gen genau, ja. Also, ähm, ich habe einige Sachen auch in dunkleren Farben. Ich habe allerdings auch einige, sage ich mal, ja, etwas auffälligere Sachen. Ähm, aber es ist in der Regel si ist es eher farblich unauffällig, aber es gibt wirklich Tage, da habe ich auch mal Lust, was Buntes anzuziehen.
Mhm. Okay, äh, u und welche Farben kommen dann bei dir raus, wenn du sagst: „Heute ist mal so 'n bunter Tag, wo ich Lust drauf habe?"
Hm, ja, also ich mag türkis, also d der Zufall will es, dass ich jetzt auch gerade 'n türkises T-Shirt anhabe und das sind so, äh, ganz also, so Sommerfarben eigentlich trage ich ganz gerne grundsätzlich.
Mhm. Mhm, und wie stehst du zum Thema Muster?
Ähm, ein, ja, Muster, da bin ich tatsächlich 'n bisschen vorsichtig. Also, karierte Hemden zum Beispiel habe ich vergleichsweise wenig. Und, ähm, jetzt, wo du das sagst, äh, habe ich auch, ja, das ein oder andere gestreifte Hemd vielleicht. Ähm, ja, also mit so Mustern, Karo und so weiter, da bin ich eher 'n bisschen vorsichtig.
Mhm. Und ist äh, wenn wir jetzt mal zu den Hosen kommen, bist du da jemand, der eher so ganz klassisch Jeans oder sagst du: „Ne, ich mag schon eher vielleicht 'n bisschen eleganter von den Hosen?“
Hm. Also, das hat sich sehr stark gewandelt. Ich habe früher habe ich kategorisch fast keine Jeans getragen, einfach weil das für mich so 'n Kleidungsstück war, so des des Konformismus irgendwie, ne, so „man will nicht auffallen“. Und ich wollte da sozusagen gegen den Strich mich anziehen. Das ist aber mittlerweile anders. Also, ich habe sehr viele Jeans, äh, weil es zum Teil einfach, ja, praktisch ist und so und, ähm, genau, also ich habe auch so 'n paar Chino Hosen, aber mittlerweile trage ich wirklich eher Jeans.
Mhm. Okay, und dann oben ist dann ist dann eher, du hast soeben gesagt: „'N Hemden“, vielleicht bisschen gestreift, bisschen kariert. Bist du denn generell jemand, der gerne Hemd trägt oder sagst du: „Ach, ich mag es eigentlich gerne auch sehr lässig“ mit, ja, mit T-Shirts zur Jeans oder wo du irgendwie 'n Pulli oder irgendwas?
Mhm. Ne, also mittlerweile trage ich Hemden eigentlich fast nur noch zu bestimmten Anlässen, wenn ich irgendwie weggehe, so wo's angesagt ist, was weiß ich, Theater, Lesung, äh, so was in der Art. Besondere Veranstaltungen, Konzerte von mir aus auch, klassische Konzerte zum Beispiel. Ähm, aber sonst trage ich die eigentlich privat. Äh, ja, also es gibt halt, wie gesagt, diese „gebügelten Hemden“, so würde ich das mal beschreiben. Dann habe ich aber auch so 'n paar, die ich jetzt nicht, äh, bügeln muss und die so Jeanshemden oder so was in der Art, die trage ich dann auch schon mal so.
Mhm. <chuckles> Okay. Mhm. Ähm und hast du sonst noch irgendwas, äh, wa wo du sagst: „Das macht meinen Look vielleicht so 'n bisschen einzigartig“, ähm, wo vielleicht so ir irgendwas Auffälliges, was bei dir m vielleicht manchmal nicht fehlen darf, vielleicht 'ne Fliege, 'ne Krawatte, 'n Hut, irgendwas Besonderes noch?
Ähm, j also ich trage ab und zu mal gerne so 'n so 'n Schal, das ist eigentlich eher so 'n überdimensioniertes Halstuch. Ähm, das habe ich immer ganz gern getragen. Ähm, dann trage ich auch Handschuhe ganz gerne, einfach so aus hygienischen Gründen, also gar nicht, wenn's jetzt super, super kalt ist. Ähm, das ist für mich halt, ähm, wichtig.
Mhm. Okay. So so Lederhandschuh, den man jetzt so im beim Autofahren trägt oder oder jetzt auch auch, wo du sagst, aus hygienischen Gründen jetzt beim Einkaufen?
Ja, also zum ne, das sind so ganz ganz dünne also ich habe mehrere und je nach Temperatur passe ich das an. Das hat aber einfach den Grund, dass ich halt sehr viel mit Leihfahrrädern unterwegs bin und da kommt es immer mal vor, dass man zum Beispiel 'n Sattel abwischen muss, dass irgendwie keine Ahnung, äh w Fett an der Sattelstütze ist und so. Und, ähm, da ich ja nie weiß, wer hat sozusagen vorher das Rad benutzt, ist es für mich sicherer, wenn ich weiß, ich habe, äh, Handschuhe, wenn ich da dran rumfummle.
Aha. Okay. Mhm. Ah, okay, ah, okay. Ja das ist ist ist ja 'n gut, ist nachvollziehbar. Ja sehr interessant und, ähm, wie sieht's denn aus so beim Thema Schuhe wie bist du denn da am am liebsten unterwegs, eher sportlich oder klassisch?
Mhm. Äh, g g ja, also ich habe s schon so 'n paar, sage ich mal so, äh, klassische minimalistische Sneaker, so würde ich das beschreiben, die ich aus Bequemlichkeitsgründen gern trage. Und aber auch so 'n paar Lederschuhe also jetzt grad im Winter, wenn's jetzt k kalt ist und regnet, muss man, finde ich, auch schon ab und zu mal, ähm, festes Schuhwerk, äh, tragen, aber auch hier ist das so 'n bisschen so wie mit den Hemden, dass ich jetzt eigentlich so Lederhalbschuhe mittlerweile auch fast nur noch anziehe, wenn ich irgendwie auf, hm jemanden besuche oder so was und so im Alltag für mich trage ich echt meistens Turnschuhe.
Mhm. Mhm. Okay das heißt aber was du gesagt hast: „So früher bin ich war ich eher jemand der gesagt hat ‚ne keine Jeans‘“, und und schon wolltest dich eher 'n bisschen von der Masse sage ich jetzt mal abheben und jetzt bist du aber eher an dem Punkt, wo du sagst: „Ach, ich mag eigentlich gerne diesen lässigen Look“, der ja auch ja, sage ich mal, schon weit verbreitet ist und „mit Jeans, T-Shirt, ähm, und und 'n paar Turnschuhen, fühle ich mich eigentlich ganz wohl“.
Mhm. Mhm. Genau, so kann man das beschreiben, aber ich finde, man kann auch damit so ‘n bisschen seinen Stil ausdrücken, ne? Also ich meine, Turnschuh ist nicht gleich Turnschuh und Jeans ist nicht gleich Jeans. Also da muss ich auch schon es ist bei meiner Figur halt auch überhaupt nicht so einfach eigentlich, auch Jeans zu finden, die, äh, re ganz gut passen und ja, da gucke ich halt auch schon, dass es, äh, gut aussieht und nicht nur irgendwie halt in 'ne 0 8 15 Hose ist.
Mhm. Mhm. Mhm. Okay. Mhm. Hast du denn so bestimmte Basics, wo du sagst: „Also, das ist etwas wo ich sagen würde, das darf eigentlich in keinem Kleiderschrank fehlen, weil man das einfach gut kombinieren kann?"
Ähm, das kann ich so eigentlich s nicht sagen. Ähm, also wie gesagt, habe ich sozu 'n paar 'n paar Jeans jetzt und ne, das ist im Grunde kombiniere ich das, äh, so ganz frei. Also mit diesen Basics, ähm, ne, wüsste ich jetzt nicht. Da habe ich eigentlich fällt mir da nichts ein, ne.
Mhm. Okay, aber aber jetzt Jeanshosen hast du schon, wo du sagst: „Ich habe die klassische in ja in Jeansfarben oder ‘ne blaue Jeans, ‘ne schwarze Jeans, grau." Ähm hast du da einfach mehrere Farben zur Auswahl oder ist es wirklich nur die blaue Jeans?
Ja, also die meisten sind blau, wobei es da natürlich auch wiederum zig Unterschiede gibt, ne? Also es gibt dieses klassische- weiß ich nicht- Levisblau oder sowas und dann habe ich aber auch dunkelblaue und auch hellere, äh, Farbtöne. Die meisten sind aber, äh, tatsächlich in diesem Blauton gehalten.
Mhm. Okay. Und hast du denn so bestimmte Lieblingsfarben? Du hast eben schon mal gesagt: „So bei T-Shirts, ähm, oh das kann auch mal farbig sein, aber dann sind es eher Sommerfarben.“ Gibt‘s denn sonst irgend so so ‘ne Lieblingsfarbe, wo du sagst: „Oh das ist schon etwas, was ich besonders gerne trage."
Mhm. Mhm, ja, also alles, was so in diesem Bereich Mint, äh, Türkis irgendwie geht, das trage ich ganz gerne. So Mint, Türkis, Hellgrün, ähm, ja, vielleicht so Pastellfarben grundsätzlich könnte man das beschreiben, das mag ich.
Mhm. Sind das dann eher Oberteile oder Jacken oder was in den Farben?
Hm, ja, das sind tatsächlich eher Oberteile. Also, bei Jacken habe ich eher gedecktere Farben, jetzt nicht alles dunkel. Äh, ich habe auch 'ne hellere Winterjacke zum Beispiel, aber da habe ich, äh, ja, vielleicht 1 Jacke, so 'ne Übergangsjacke mit 'nem etwas auffälligeren Druck. Äh, die Grundfarbe ist aber auch dunkel und ja, also in in Jacken ist es sind die Farben meist eher gedeckt, ja.
Mhm. Mhm. Au eher gedeckt. Und gibt's denn auch so Accessoires? Du hast ja eben schon mal gesagt, du hast diesen einen Schal oder so Halstuch-Schal, also bisschen den du ganz gerne nimmst. Gibt's da noch irgendwas, wo du sagst, da lege ich auch viel Wert drauf?
Mhm. Mhm. Ähm, ne, eigentlich nicht. Also im im Winter trage ich schon mal 'ne Mütze auch, ähm, wobei ich die Mützen, die ich trage, die habe ich zum Teil auch schon seit Ewigkeiten und sonst sind es jetzt keine Accessoires, also Schmuck oder so was. Das trage ich zum Beispiel gar nicht, außer außer 'ne Uhr halt, ähm, aber damit hat es sich für mich auch schon.
Mhm. Mhm. Okay und wie sieht's aus mit dem Thema, ähm wie oft gehst du denn so shoppen? Bist du jemand, der gerne einkaufen geht oder ist es dann eher so nach dem Motto: „Oh, jetzt bräuchte ich mal wieder was?“
Ähm, also das ist, äh die meisten Sachen kaufe ich online, wirklich. Also, ich bin schon vergleichsweise lange nicht mehr in 'nem Geschäft gewesen, äh, wo ich mir vor Ort was gekauft habe, einfach weil das manchmal so spontane Geschichten sind. Wenn einem irgendwelche Angebots-E-Mails so reinflattern, gucke ich mal, ob da irgendwas bei ist. Und so ist das eher, ähm, dass ich, ähm, spontan, ähm, was was kaufe, ja.
Mhm. Okay. Als also eher jetzt, ähm, beim beim Versandhandel oder auch mal so Secondhand vielleicht irgendwo?
Ne, Secondhand find ich eher weniger, ähm, weil ich finde, das ist grundsätzlich für Männer 'n bisschen schwierig. Also, wenn ich da in so Geschäfte gehe, dann sind das echt nur so Ramschs sachen irgendwie und nichts, was, irgend finde ich, äh, Stil hat. Also, früher habe ich öfters noch bei eBay was gekauft, da gab es so 'ne Zeit, da konnte man wirklich für sehr wenig Geld, äh, Markensachen kaufen, für die sich sonst keiner interessiert hat, aber ich glaube, die Zeiten sind vorbei. Das hat das g funktioniert heute nicht mehr.
Mhm. Okay. Und das Thema „Flohmarkt“, ist das etwas, wo du auch schonmal unterwegs warst oder auch weniger?
Ne, auch weniger. Ähm, da ich war früher auf häufiger auf Flohmärkten, aber auf an habe andere Sachen gesucht, jetzt nicht Kleidung. Äh, das ist auch so, dann passe ich, ja, so 'n bisschen aus hygienischen Gründen auch auf, ähm, ne, also der Secondhand, das ist eigentlich nichts mehr für mich.
Mhm. Mhm. Okay und, ähm, dein Kleiderschrank, würdest du sagen: „Ja der passt eigentlich ganz gut von der Größe." Oder musst du auch regelmäßig dann wirklich mal dran und ausmisten?
Ja, also das, äh, ist so 'n wunder Punkt bei mir. Ich habe total Schwierigkeiten, Sachen wegzuwerfen, also, auch wenn sie ich trage eigentlich manche Sachen oder so gut wie alles s sehr, sehr lange, bis das irgendwann halt wirklich auseinanderfällt. Und, ähm, ja, das, äh, muss man so sagen, äh, dadurch, dass ich halt so viel aufbewahre, häuft sich mit der Zeit einfach viel an, ohne dass ich mir besonders viel kaufe. Also, zumindest kommt mir das nicht so vor. Und dementsprechend isses schon mal etwas unübersichtlich, äh, was so meine Kleiderstapel angeht.
Mhm. Okay. Mhm, aber das heißt, äh, bei dir ist eigentlich so der Punkt, um was wegzuschmeißen erst dann wenn dann wirklich 'n größeres Loch sag ich jetzt mal da drin ist.
Richtig, also wenn das quasi durch durch Abnutzungsspuren überhaupt nicht mehr tragbar ist, dann ist für mich eigentlich der Punkt, äh, da das, äh, wegzuwerfen, ja.
Okay, und, ähm, dann trennst du dich auch sofort und sagst: „Komm, wenn ich das nächste Mal unterwegs bin, Altkleidercontainer und gleich weg." Oder kann's dann auch mal 'n bisschen länger noch dauern, bis es dann <laughs> Okay.
N ne, das kann in der Tat länger dauern, weil ich mir dann sage „Ja, vielleicht brauchst du das nochmal, um keine Ahnung für irgendwie, äh <lip trill> al als Putzlappen oder um irgendwie, keine Ahnung, was, äh, abzu abzu äh, beim Transport irgendwie einzuwickeln oder sowas." Das kann tatsächlich 'ne Weile dauern, bis ich es tatsächlich wegwerfe.
Karneval? Als Putzlappen. Okay. Okay. Mhm. Mhm. Ah, okay. Das heißt, das Thema Kleidung, sagst du: „Ich bin da eigentlich schon ganz bewusst, also, weil das, was ich kaufe, trage ich eigentlich auch, ähm, trage es dann auch lange." Hast du denn auch irgend mal so 'n so 'n ganz speziellen Fehlkauf, wo du am Anfang erst dachtest: „Oh, das isses“ und nachher vielleicht nur einmal getragen und dann hängt's doch im Schrank?
Ja. Nein, das kenne ich wirklich praktisch gar nicht. Also, die Sachen, die ich, ähm die ich anziehe, die oder die ich kaufe, die trage ich auch. Manches b s mehr als andere, das ist wahr, aber, ähm, ne, also, diesen klassischen Fehlkauf, äh, in puncto Kleidung, das kenne ich gar nicht.
Oh, okay. Mhm. Okay, also, das heißt bei dir im Schrank ist nichts wo noch 'n original Etikett dran ist weil es irgendwie doch mal mit nach Hause kam aber dann doch nicht getragen wurde?
Genau, also ich habe alles, was ich habe, äh, mindestens einmal auch angehabt, ja.
Okay, und gibt's denn irgendwas wo du sagen würdest: „Davon habe ich definitiv zu viel im Schrank oder in der Schublade?"
Ähm, ja, also, we we ich bin zum Beispiel, bin ich, ähm, Radsportler und ich habe sehr viel Trikots zum Beispiel zum Radfahren, da käme ich auch mit weniger aus. Aber das ist halt so, wenn man viel fährt, äh, f und jetzt keinen Bock hat, äh, ständig zu waschen, dann isses ganz gut, wenn man da so 'n gewissen Vorrat hat. Ähm, aber ich habe es jetzt nie gezählt, aber das sind locker 20, 30 Trikots oder sowas. Und da, klar, äh, objektiv gesehen muss ich so viel nicht haben, aber okay, wenn ich gerad was, ja, einigermaßen, äh, äh, ja, preislich Ziviles sehe, was mir gefällt, dann kaufe ich das meistens.
Mhm. Mhm. Ah, okay, aber noch ist alles so, wo du sagst: „Ich kann mich zwar dann schlecht trennen, weil ich die Sachen natürlich auch lange trage und, ähm, aber es passt noch alles in den Schrank, Kommoden alles rein." Oder musstest du schon 'n bisschen auch ausweichen?
Ne, ich musste tatsächlich ausweichen, also, in den Schrank passt nicht alles. Ich habe zum Teil manche Möbel auch so etwas umfunktioniert, um da auch, äh, ja, Klamotten rein zu sortieren.
Ah, okay, als Stauraum. Ah, du, sehr interessant. Also, vielen Dank für das nette Gespräch.
Genau. Ja, hat mir auch Spaß gemacht. Vielen Dank für deine Fragen. Bis dann.
Hm, gerne, tschüss.